Mantıklı, ııı, açıkçası. Hani Eee, tabii ki de bunu aldığında, yani bu bir şey gibi aslında normal eve aldığımız hani bir b koltuk mantığıyla da bakılabilir. Eee, o açıdan bakıyorum yine aynı şekilde ama yani kullanma vadesi olarak çok bir düşüncem yok ama, hani, 1 yılda da gitmesin olarak bakıyorum. Belki o şekilde de, eee, aslında hem rahatlığı hem de kalitesini düşünmek sanırım olması gereken durumlardan bir tanesi gibi gördüm şimdi senin aktardığın bilgi neticesinde.
Tabii. Tabii. Evet. Bu çünkü, eee, bu koltuk sen, eee, bilgisayar ortamında çalıştığın için belki s günün birçok saati üzerinde oturmak durumunda kaldığın koltuk. Bu yaz da kullanılacak kışta da kullanılacak. Hani yazın terletmemesi gerekiyor. Eee, kışın, ııı, farklı. O önemli olmasa da 2-3 sene sonra gıcırdamaya başlarsa, ııı, sorun olabilir senin için. Eee, kılıfını değiştirmen gerekirse solu sorun o olabilir. Eee, bunları belki mutlaka yorumlarda okumuşsundur kullanıcılar tarafından, aaa, eee, ürünle ilgili yorumlarda araştırmış olabilirsin. Eee, dediğim gibi, eee, belki verdiğin fiyata değecek, eee, yıllarca kullanacaksın, hiç gıcırdamayacak, etmeyecek, hani, <chuckles> eee, daha pahalı ürünü de seçebilirsin ya da, işte, sadece şimdi seni 2-3 sene idare edecek, eee, 50'ye, 60'a işte, şöyle bir aralık koyacak olursak, işte, en uygun fiyatlısı 50 olsun. Senin istediğin 300, ü <chuckles> 400 olsun falan. 50'ye, 60'a aldığın ürün, iii, 2 sene sonra gıcırdamaya başlayacak tekrar yenilemek zorunda kalacaksın. 2-3 senede yenilemek zorunda kalacaksın ve en sonunda yine aynı fiyatı ödemek zorunda kalacaksın. Eee, bu kriterler de can sıkıcı s değil mi? Yani, aklında olsun. Eee, bir de, eee, şeyi merak ediyorum; bu tür ürünlerde geri iade kabul ediliyor mu?
Kesinlikle. Yani. Elbette. O! Değil mi? Can sıkıcı. Artık. Tabii.

Yani, açıkçası ediliyordur herhâlde. Eee, özellikle internet üzerindeki alışverişten ama eee, iade prosedürleriyle uğraşmak istemiyorum. Biraz zorlayıcı olabiliyor, özellikle yaşadığım ülkede. Bu arada yurt dışında yaşıyorum. Fiyatlandırmaları da ona istinaden belirledim ama, yani, çok daha iyi bir firma olması lazım. Eee, arka firmalar biraz daha bu konuda anlayış gösterebiliyorlar, eee, ama, işte, eee, diğer firmalarda böyle bir form doldur, bekle, hesap, para yatsın falan filan. Bu prosedür beni zorlar, öyle söyleyeyim.
Anlıyorum. I hı. Evet. Evet. Anlıyorum. Onlarla uğraşmak istedin istemediğini anladım. Hani, bir ürünü, ııı, internet üzerinden alıp, deneyip, baktın rahat değil, geri iade bi edebilirsin diye düşünmüştüm. Ama anladığım kadarıyla yaşadığın yerde, eee, bu <chuckles> nu tecrübe etmek istemiyorsun seni oyalayacağını, zorlayacağını, işte, ııı, parayı geri yatıracaklar mı yatırmayacaklar mı, belki o konuda endişe edeceksin. Eee, o pratiklere geçmek istemiyorsun. Eee, onun dışında, eee, s Acil mi biraz daha bekleyebilir misin, hiç onları düşündün mü?
Evet. Aynen öyle. Doğru.